Да, мне кажется, действительно более молодое поколение, оно как будто пытается додумать что-то. Но в любом случае додумать до правильной глубины чувств, до правильной глубины мысли самому невозможно. Ну, по крайней мере, невозможно это сделать правильно. И мне кажется, из-за этого как раз таки не появляется вот этой нужной глубины общения через гаджеты. И поэтому я, честно говоря, несмотря на то, что я тоже как бы росла уже с этими гаджетами в "Фейсбук", соцсети и так далее, я только за живое общение максимально, насколько возможно. То есть, даже если это позвонить. То есть, да, человека не видишь, но такие обстоятельства не всегда можно увидеть вживую людей тоже, вот далеко.
Мгм. Да. Мгм. Так. Мгм. Верно, конечно, да, да.
Но, допустим, у меня есть приятели, то есть, у меня есть приятель один, и он полетел за границу. Я его спрашивала, там, как как дела, там, вот: ой, отправь фотографии, как классно. А он мне отвечает: "Зайди в мой Инстаграм, посмотри мои сторис". То есть там вот эти все фотографии есть. И меня, вот честно говоря, от этого прям корёжит, потому что, м
Так. Мгм. Мгм. А что он не захотел общаться, лично рассказать, да? Типа, вот есть, а, фото фото на них смотри, а, да чего меня спрашивать? Мгм.
Да. Да, так и есть. То есть, мне кажется, вот эти все сторис "Инстаграм"
Это могло быть обидно на этом же да.
Ну, я не обиделась. Я понимаю, что это как бы просто какая-то такая манера общения, и люди по-разному это воспринимают. Мне кажется, это очень печально, что какие-то такие личные моменты, что вот отправить фотографию, сказать: вот посмотри на это, смотри, вот это прикольно, это красиво. Оно как-то теряется.
Мгм. Мгм. И ну и не нечего нечего приставать ко мне с вопросами, да когда уже всё есть, да. Ну это, в общем-то, в старшем поколении было расценено бы как, эм, неприятная фраза- отвяжись от меня.
М, ну да.